Olha, queria fazer primeiro um desabafo, mas eu aceito ajuda se você souber me dar umas dicas pra me ajudar a tentar acalmar a minha mente antes de dormir, sabe. Eu já tentei não assistir TV, eu já tentei, eh, escutar uns podcasts leves, fazer relaxamento e tal, e eu não tenho, assim, grandes problemas pra dormir quando eu tô muito cansada fisicamente. Mas só quando eu tô exausta, senão eu deito na cama e minha cabeça começa a pensar, sabe, não consigo dormir.
Uhum. Uhum. Ai, mente ansiosa, que fica ali trabalhando.
Uhum. É, exatamente principalmente se eu tenho
Você queri você queria mais você queria mais desabafar, assim, mesmo? Eh, quer falar sobre esse assunto, trocar figurinha sobre esse assunto ou você queria um conselho também, algumas dicas?
Eu

S sim, porque também tem a coisa de você ter as ansiedades e não querer esquecer, né, que as coisas que você vai fazer. Então se você bota no papel, tá ali registrado, você pode sempre olhar, né.
Exato. Exato. Sim, você pode sempre olhar, de repente, eh, uma coisa mais visual, porque ela tá na tua mente. Se você coloca ela numa num num patamar mais visual, visualizando, você consegue achar a solução muitas vezes, né? Muitas vezes você você tá bloqueada ali, a tua mente tá bloqueada, porque é tanta tarefa, tanta coisa, que você às vezes não é não acha um caminho ali, né, para onde ir. E quando você enxerga aquilo fisicamente, às vezes pode te ajudar até a encontrar ali a solução. "Ah, isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Paciência". Vai ficar para um outro momento.
Hum. Uhum. Sim. É, é verdade. Uhum.